あの、ちょっと悩んでいることがありまして、何かできればアドバイス頂きたいなって思ってることがあるんですけど。あの、私、今、動画編集のお仕事をしていて、で、まあ、日本今、アメリカに住んでいるんですけど、あの、日本の時から、はい、あの、ありがたいことに、あの、すごく沢山、あの、クライアントさんがいて、依頼も沢山頂いていて、ちょっと私では処理しきれないぐらいのちょっと依頼を頂いているので、私の方で、まあ、フリーランスで動画編集している子たちを探して、で、あの、まあ依頼を私の方から、その、なんですかね、クライアントさんの依頼を投げて、こう流して依頼しているっていう分があるんですけど、あの、まあ、上がってくるたびに、その、フィードバックですね、この動画、こう、良かったですみたいなことを教えてはいるんですけど、私、その、なんですかね、ま、ここを修正して欲しいとか、そうゆうちょっと、ま、ネガティブ、とこまではいかないんですけど、ちょっと否定的な、なんですかね、その、フィードバックを与えるのがすっごく苦手で、なんか、あの、まあ、自分がや修正しちゃえばいいかと思ってしまって、あのあの、結局いつもなんか、修正があったとしても、なんか、「完璧です。今日もありがとうございました」みたいなだけでちょっと済ましてみいるのを直したいなと思ってるんですよね。
ふんふん、ふ。 はい。 はい。 そうなんですね。うん。 うんうん。 うん。ああ、うん。 うんうん。 うん。 はい。うんうん。 うん。 うんうん。 ああ。うんうんうん。 うーん。 うんうん。 うん。 ああ、そうなんですね。なかなか言いづらいですよね。うーん。
うーん。 そうなんですよ。で、その、まあ、あの、その始めた時はやっぱりもちろん、あの、ね、皆さん、あの、ちょっとミスとかも多かったので、もちろん初めはトレーニングする上で沢山そういうことを言ってたんですけど、なんか、しつこく言い過ぎたら、なんか、嫌われちゃわないかなとか、モチベーション下がっちゃわないかなとか考えると、なかなか言えないんですよね。
うん。 はい。 ああ、うんうんうん。 うん。 ああ、そうなんですね。なんか、今まで、こう、ちょっと言い過ぎちゃったなとか、こう、言ってみたことっていうのはあるんですか？
うーん。 うーん、そうですね、あの、初めの方はトレーニングしていた頃は、こう、お伝えはしてたんですけど、その、今修正すあの、して欲しいっていう内容が、やっぱりずっとなんか同じ感じになってしまうんですね。で、なんそうなんですよ。でまあ、一度、二度ぐらいは伝えたことはあるんですけど、なんか同じことをまた、これ、3回も4回もまた伝えても、なんか上手く伝わってなかったなって正直自分で思ってはいるんですけど。それをまたしつこく言ったら、なんか、鬱陶しくないかなって思っちゃうんですよね。
うんうん。 うんうん。 うーん。 ああ、なるほど、うんうん。 うーん。 うんうん。 うーん。まあ、そうですよね。なんか、こう、いつなんか、こう、自分の中でもやっぱり3回目言うのって、結構、こ、忍耐いるというか、なんか、こう、まあ、ちょっとね、怒りたくなる気持ちも抑えつつ、何だろう、自分の中では何回も言ったじゃんっていう感じにもなりそうですけど、まあ、多分、相手からしたら、まあ、結局何回言われても初耳だみたいな感覚にはなるのかなと思って。まあ、でも結局自分の労力がね、あの、どっちで増えるかですよね。修正するので増えるか、言うので増えるかをどっちかを選ぶかってことですよね。
はい。 うーん。 はい。 うーん。 はい。 そうなんですよ。で、今ちょっとほんとにその修正するっていうことをずっとまあ、やってたんですけど、やっぱりすごく溜まってきてしまって、今すごく自分でも時間がなくて、今、生後4か月の赤ちゃんがいるんですけど、なんかそれもあってそうなんですよね、結構時間が追い詰められているなっていうところがあるので、ちょっとその、修正もお願いしていかないとなとは思ってはいるんですけど。やっぱりその、なんですかね、ままたこの事か、とかなんか思われちゃわないかなってちょっと、ほんとに私昔から嫌われるのが嫌で、人に合わせたり、自分の意見を言うのが苦手な性格なんですけど、ちょっとそれもあって、あの、なかなか伝えれないんですよね。
はい。 うんうんうん。 はい。 あ、そうなんですね。うんうん。 うーん。 はい。 うーん。なるほど。 うんうん。 ああ、そうなんですね。うん、まあ、でもやっぱり4ヶ月のね、赤ちゃんがいるっていうのはすごく大変なね、ことだと思うので、まあ自分でなるべく、そういうね、仕事をする時間っていうのはやっぱ、減らしたいですよね。うーん。
うーん。 はい。 うーん、そうなんですよ、っていうのもあって、まあその、しかも伝えるってなると、その、動画編集ってやっぱりちょっと感覚みたいなところがあったりするんですね。なので文面だけじゃ伝わらないと思うので、このミーティングとかで直接まあ直接って言っても、顔を見ながら、伝えることになるとは思うんですけど、なんかそれもすごく、なんなんですかね、ちょっとハードルが高いと言いますか。
はい。 うんうんうん。 ああ、うんうんうんうん。 うん。 なる ああ。 うん。 はい。 ああ、なるほど。
ちょっと顔み 難しいなっていうのも感じてますね。
あ、そうなんですね。まあでも一般的なこう仕事ですと、やっぱり最低の品質っていうのがあると思うので、ま、その品担当をね、あの、その、請け負っているというか、ま、その、クライアントさんから請け負ってる人がまあ、<clears throat> やる必要もね、あったりはしますけど、ある程度こう仕事にして相手にお任せしている分は、やはりね、なんか、こう伝えたこ方がね、いいかなって思う気もするので、ま、そのつね、伝え方ですよね。うん。
うん。 はい。 はい。 はい。 うん。 そうですよね。 うん、そうですね。なんかまあ、その、うま勿論その、初めトレーニングしてた時は、やっぱりその、ここは違うよとかいうことが多かったので、その時はもう必ず、あの、すごくまあ、肯定から入るっていうのは今でも絶対、あの、意識はしていて、必ずまあ、褒めることから、とか、今日もすごく良かったですって、あとここだけ直していただければ、あの、100%ですとか、完璧んなりますみたいな。すごくまあ、肯定的から入り、ようにはしてるんですけど、ただその、なんですかね、ちょっと甘すぎると言いますか、なんかそのやり方だと、こう上手く伝わらないこともあるんですよね。
はい。 うんうん。 うん。 うんうん。 うん。 あ、うん。 ああ。うんうん。 そうなんですね、うんうん。 ああ、うんうん。 ああ、なるほど。ま、確かんね、毎回こう同じ修正したい場所があるとはいえ、毎回こう送る分には、まあ完璧です、しか言われなかったら、その場所ってこう修正していいものってなんかわフィードバックがね、分からないので、なんかやっぱり毎回同じことをしちゃうっていうのにもね、伝わりますよね。なんか褒める部分とフィードバックのちゃんとしてる部分っていうのは分けたらいいんじゃないですかね。こう感想とこう、フィードバックを分けるとか、うん、これは
うん。 はい。 うん。はい。 そうなんですよ。 はい。 なるほど。
ごく自分なんか個人的にはすごく100点なんですけど、あの、このアカウントのコンテンツの品質的には、この部分はこうしてくださいとか、ちょっと、あの、まあ言葉で伝えきれないので、ミーティングをしましょうとか。まあそうするとね、相手もミーティングしたくないじゃないですか。ちょっと危機感を持ってくれるのかなって思いますね。うん。
はい。 はい。 ああ。 はい。 なるほど。 はい。 うんうん。確かにそうですよね。しかもその、なんですかね、今おっしゃってたその私の私からするとすごく良いっていうのと、その、ただチャンネルのコンテンツみたいな感じで自分の意見ではないですよみたいな、そういう感じで伝えるのはいいですよね。
うん。 はい。 うんうん。 あ。ん。 あ、そうそうそう。 ね、そうするとね、そこまでなんか嫌われたりする可能性もないし、相手もね、なんか仕事のフィードバックだって思って、特に何かこう変な感情とかにならないと思いますね。うん。
はい。 うーん。 ほんとにそうですよね。なんかあの、私多分その伝え方っていうのはやったことなくて、なんかあの、まあいつも、だ何ですかね、その、フィードバック、ここはこうですよみたいな修正する時は、まあ私の意見として伝えないとみたいな思ってたんですけど、まあ、クライアントさんのせいにするっていうと言い方あれですけど、まあくらいえんとさんの、なんかちょっと基準的にはこうした方がいいかもしれませんみたいな、伝え方はいいかもしれないですね。
うんうん。 うんうん。ああ、なるほど。うんうん。 はい。 うん。 あ、確かんね、そうですよね。なんかやっぱりその、今ね、仕事してる方も、その、クライアントさんと直であの、なんかこう対応するわけじゃないから、意外とあの、その、クライアントさんのなんか、基準分からないなと思いながらやってるとこもあると思うので、それをこう伝えてあげると、相手もね、安心してできるんじゃないかなって思いますね。
はい。 はい。 うん。 はい。 いや、ほんとにそうだと思います。なんか、私ほんとに今までも、ほんとにずっとさっきもお話ししたんですけど、こう、人からどう思われるんだろうっていうあの、考えが、もうすごく強くて、っていうのもあって、こう全然、なんかこう伝えると嫌われてしまうとか、もしかしたらその、今お願いしてる子達もなんか嫌になってしまって、とか、あの、もう辞めちゃうんじゃないかなとか、ちょっと変ねほんとにネガティブなこと考えてたんですけど、確かにそうですよね、しかもそうやってその、今やっぱり、直ってなくて同じ修正になってるっていうのは私のせいだなっていうのはすごく感じているので、そうやって伝えてあげることによって、その子たちの成長にも繋がりますもんね。
はい。 うんうん。 うん。 うーん。うんうん。 うん。 あ、ですよね。うんうん。 ああ、うんうん。 まあ、確かにそうですよね。うんうん。やっぱり仕事的にこう、的確なね、フィードバックっていうのは、あの、する方もね、される方もいいんじゃないかなって思いますし、まあでもちょっとね、嫌われたりとか、嫌んなったらどうしようっていう気持ちもね、分かりますよ。なんか、やっぱり、まあ、ある程度ね、やってくれてるけど、全部してくれないってなったら、全部自分がする羽目になるのでね、困るんで困りますよね。
うん、そうです はい。 はい。 うん。 そうなんですよ、ほんとにまあ、私ほんあの、その、自分でやればいいやと思ってたんですけど、ほんとにちりにつもちりつもと言いますか、もうどんどん、溜まっていってしまって、でやっぱり今その娘のこともあるので、もうそういう 前に5か月になったんですけど、まあ5か月になったので、あの、すごく、なんですかね、あの、色々と動き始めて、こう寝返りも 目が離せなくなったので、前まではちょっ隙間とかで、かの動画の確認ぐらいは、スマホとかでいいか やってたんですけど、ちょっとそれも、できなくなってきてるので、やっぱり伝えないとな、その、修正点とかそういうフィードバックっていうのは思ってたので。ちょっとその、なんですかね、自分の意見ではないですよってアピールしながら伝えるっていうのは、今度ちょっとやってみようと
うーん。 はい。うんうん。 うんうんうん。 うんうん。 うーん。 あ、そうなんですね。うんうんうん。 はい。 うん。 うん。 うんうん。 あ、そうですよね。なんかちょっといいかなって思いますね。うん。
うん。 うん、にそうだと思います。なんか、あの、まあそれだと、ほんとに多分私の、ん、多分その子達もあんまりなんですかね、まあ、私の意見として、捉えなかったらなんなんですかね、ちゃんと、もうちょっとなんですかね、上手く伝えれそうな気がします。
うん。 うんうん。 うん。 うん。 あ、そうですよね。なんかちゃんとこう、自分のこう、なんかやってくれてありがとうっていう気持ちはちゃんと伝えつつ、フィードバックはまた別にして、なんか、ちょっとそういう風に変えてみるっていうのもいいですよね。
うん。 はい。 うん。 確かにそうですよね、なんか今、まあ、全部まとめてまあ、メッセージとか送ってたんですけど、確かになんですかね、ま、感想とフィードバックみたいな感じでちょっと、なんですか、私が思ったことと、まあ、クライアントさんべースのフィードバックみたいな感じでこう分けて、伝えると、まあ、私はこう思っている。で、その、クライアントさん的にはこうなんだなみたいな感じでこう、分けてお伝えするのがすごく良さそうですよね。
うん。 はい。 うんうん。 うんうんうん。 うん。 うんうんうん。 そうですよね。なんかやっぱりそれだとまあ、誤解なく伝わって、で、相手もね、ちゃんと同じ間違いすることもなくてね。うん、自分の時間も増えていいかなって思います。うん。
うん。 はい。 そうですよね、いやほんとにあの、今ちょっと全然休めてなくて、疲れも溜まそうなんですよ、疲れも溜まってて、いやほんとにもう今、多分言うタイミングだなって思ってたので、今日ほんとにすごくいいアドバイス頂いたので、今度、次、動画が上がってきた時に、そのミスがあった時は、その、けあの、その伝え方で、ちょっとまあ、フィードバックをあ、ネガティブと言いますか、伝えていこうと思います。ほんとにありがとうございました。
あ、そうなんですね。うーん。 うんうんうん。 うんうん。